Yani, şöyle söyleyeyim, yaklaşık yine 1 senedir var çünkü aynı kısır döngüde kaldım 1 senedir. Eee, e sona yaklaştığım zaman bu beni bunaltmaya başladı. Bel ilk zamanlar bu kadar, hani, rahatsız etmiyordu beni aynı, ııı, döngüde kalmak. Yani çalışıyordum, çalışma hayatım bitti. Eee, o zamanlar belki daha mutluydum. Hani, a evdeyim filan onu yapıyorum ama bir baktım ki aslında evde bir plan yapamıyorum. Yani mesela, eee, dil öğrenmem lazım. Eee, ı dile evet, başlıyorum, çıkarıyorum. Ya, bu 1 gün istikrarlı bir şekilde oluyor ama 2'nci, 3'üncü gün bu istikrarımı bir türlü yapamıyorum ve geriye atıyorum yani. Hep aynı rutinde kaldım bu s sefer.
Anladım. Doğru. Anladım, o zaman seninkisi birazcık alışkanlık oluşturmayla ilgili bir mevzu. Yani normalde oluşturmak istediğin, iii, bir alışkanlığı bilip bilmeme gibi bir mevzu yok. E, ne olmasının gerektiğini biliyorsun sen. Sen ne yapman gerektiğinin de farkındasın.
Evet. Yok, hayır. Ya, aslında Evet.
Hımm. O zaman sana şunu sorayım: Oluşturmak istediğin alışkanlıkları sıraya diksen, eee, tam olarak ı 1'inciden 5'i hadi, 1 ile 5 arasında gidelim ki en önemli 5'i anlayalım seninle. Eee, ilk 5'i bana sıralayabilir misin? Senin için bu aralar "Bunu, bunu, bunu yapmam lazım ama bunları yapamıyorum bir türlü." dediğin o ilk 5 ney?
Ya, mesela, ilk 5'te 1. sırada dil var. Dilin ilk evet, barajını geçtim ama 2. baraj için hazırlanmalıyım ama bu bir türlü dediğim gibi, yani motive olamıyorum. 2. burada sana söyleyebileceğim e spora gidiyorum, tamam ama bunu aslında 5 gün gitmek istiyorum. Yani, hani, 3 günde kesiyorum bunu. 4. gün ya nasıl olsa diyorum ki, hani, 3 gün yeterli, 4'e gerek yok. Evet, o anda bir anda tamam diyorum, gitmeme gerek yok, diyorum. Bir anda motivem düşüyor. Sıradanlığa geliyorum yani. Mesela sabah kalkmalarım, yani, evet, sabah kalkıyorum, hani, eee, hep aynı. Yani kalk, işte, bir şeyler atıştır, yapmam gerekeni yapıyorum ama hâlbuki, hani, dışarı çıkıp bir şeylere de koşturmam lazım ama diyorum ya bir türlü, eee, t olmuyor. Nede olmuyor ya, açıkçası.
Anladım. Allah Allah! Evet. Hımm, dili öğrenmek. Şimdi kısaca şunu sorayım, devam edeyim. Hangi dili öğrenmeye çalışıyorsun?
Portekizce öğrenmeye çalışıyorum. Eee, evet, ilk aşama tamam ama 2. aşama, yani, B1, B2 lazım bana. Evet, ona da başlıyorum. Eee, mesela, hatta kütüphaneyi keşfettim, kütüphaneye gitme olayım ama bir türlü, yani, hani, eee, ım ya bilmiyor muyum nereden başlayacağımı ya da o sıradanlığımı artık döngümü kıramıyor muyum? Eee, ı p a motive de oluyorum. Yani biliyorum dediğin gibi aslında yapmam gerekeni ama kendi iç motivasyonumu sağlayamıyorum bu konuda.
Tamam. Evet.